あ、そうなんですね。あ、だから割とだから、あれですかね。まあ、ほんとにだから、合わせるというか、ちょっと、まあ、相手のこともちょっと気使ってるみたいな感じなんすね、だか
うん、うん。 あ、本当に。 え、そうですね、なんか、特になんか毎日 LINE してると、大した内容話してないんだよね。<laughs> うん。
いや、ないじゃないですか。そんな、あ、そもそも、あの、なんて言うんすかね、恋愛っていうか、付き合ってま、付き合って初めとかは、なんか色んなね、会話を頑張ってしようと思う思うので。ただ、ね、それがもう半年とかもっとなんか、ね、一緒にずっといいるようになったら、あん大した内容話してないじゃないか、正直。
うん。 ええ。 あ、そうそう、それしますけど。 うーん。 ええ。 あ、本当にそうなんです。<laughs> ね、んん、あうん。
そう、ただ、なんか、だらだら、それこそずっと話しちゃう人もいるじゃないですか。30分、1時間とか1時間半とか
ああ、確かに、確かに。
それそれは、やっぱどうどうですか？その、なんて言うんすかね、あの、それは賛賛成じゃないけど、なんて言うんすかね、その時間なんかしたいとか思っちゃいます？
うん。 ううん。 あ、たらんたな LINE するくらいなら、通話したい派ですね。

あ、そうですね、仕事では結構もう即レス、ほんと即レスを心がけてて、ま、仕事、ま、客先、お客様でも、その、ね、自社内でも、その、同僚とか、上司にも基本即レスで、もう、すぐ、あの、業務用チャットみたいなのが来たら、もう、すぐ返事して、みたいな感じですね。
はい。 はい。で、例えばなんか、その、すぐ答えが出ないような内容もあるじゃないすか、期日期日だとか、ま、とりあえずそれは分かんなくても、こちらから分かり次第連絡しますみたいな即レスをしてくって感じですか？
うん。 へえ、ええ。 あ。そうですね、そうです。なんかしら反応を返したり、それか、なんか、いいね、みたいな、あの、なんですか、リアクションみたいのだけ、とりあえずつけとくみたいな。
はい。ああ、はいはいはい。 あ、ありましたね、なんか、いいなんか絵文字マークつきますもんね。で、あれはあれはどうですか？あの、あれをされることで、もう、自分は例えば、なんか、もっとなんかリアクションというか、言葉としてのメッセージ期待してて、あれ返ってきた時とか。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
うん。 あ、はい。